Pues, verás, am, no sé si se deba al contexto social en el que crecimos, ¿no?, porque no soy el primero ni el único al que escucho que le pasa, eh, tampoco me considero u un, este, una persona cerrada emocionalmente, pero siempre cuesta trabajo mostrarse, eh emocionalmente vulnerable, eh, sin y y y que esto no se interprete como debilidad, ¿no? Es es algo
Claro.
complicado, y es y es que pasa lo siguiente, si en lo laboral, eh, te gana el estrés, <clears throat> entonces eres una persona de carácter débil y si en el día a día, ¿no?, en tu vida personal, eh, te gobiernan las emociones, la ira, la tristeza, este, que todo eso es muy normal, la imagen la imagen que que transmites es de ser una persona inestable, y entonces eso es igual a a ser inestable, ser una persona que no transmite transmite confianza, por lo tanto, eh, pues se te sientes inseguro y, por lo tanto, débil, ¿no? Y así nos podemos ir en las diferentes facetas facetas que uno desarrolla como como ser humano, ah, como individuo, pues, as e e el <clears throat> el ser emocional se interpreta como debilidad, así de crudo, así de real, y es por eso que
Sí, por supuesto.
em, yo en lo personal, caray, muy pocas veces dejo que esto salga, porque lo único me preocupan, no solo la imagen, sino las consecuencias que que van a derivarse después de hacerlo. Y y no sé si tengas algún, eh, consejo, alguna recomendación, este, para para una persona que pasa por esto, que en este caso soy yo.
Oye, muchas gracias por abrirte, y vaya, demostrar esta emoción que que te atañe. La verdad, es que creo que tienes mucha razón en en todo lo que dices, y creo que más en la postura de de ser hombre, eh, que se espera que sea este sexo fuerte, ¿no? <chuckles> Que, aunque si bien, eh, la sociedad se está deconstruyendo, aún existe este tema de que el varón no debe de llorar, ¿no?, <chuckles> o que no se debe de romper, que no se debe de quebrar, y me pongo en tu lugar, y no se trata de ser hombre, se trate de mujer, se trata de que somos humanos con emociones, con sentimientos, y que claro que el estrés nos llega a todos, pero vaya, no te preocupes. Vamos a ver alguna alternativa, pero me gusta por ejemplo, me gustaría que me contaras, por ejemplo, ahorita, mm, si estás teniendo algún malestar e emocional, por así llamarlo, y necesitas contarlo con alguien, o sea, que decírselo tal vez en el trabajo, pero no te animas, en casa, pero no te animas. ¿En este momento estás pasando por algo similar?
Ujú. Pues, s sí. Ajá, de hecho, am creo que he platicado con amigos, he platicado con con personas cercanas a mí, ¿no? En el trabajo, con quienes tengo confianza e y con quienes me identifico, y creo que la situación es general, el el agobio por el diario es bien real, y a esto me refiero d de la siguiente manera, eh, simplemente el hecho de no ganar, si suficiente dinero para cubrir las necesidades de tu familia, y esto es ahora, o sea, m esto me está ocurriendo ahorita, viene en temporada navideña, y estoy que ni siquiera he cubierto los regalos de mis hijos porque tuve que hacerle frente a otras deudas, y viene la fecha y está este s se este sentimiento de culpa de no poder, eh
Sí, claro.
cubrir algo tan básico como los regalos de mis hijos, y y y lo digo básico porque es la fecha en la que se espera, y es comprarle su cambio para su posada y algo que estrene en Navidad. Y ya ni siquiera hablo de de dedicarle mucho dinero, a a, y con mucho dinero me refiero a a gastar 1000 de pesos en en ropa, ¿no? Algo económico, si tú quieres que ahorita ya, pues, ya no existe lo económico. Y y esto lo converso con mis eh, con mis compañeros con los que me identifico, y es así, es terrible. Empezando por lo económico, que no creo que esto solamente nos pase a nosotros, sino a las mujeres les pasa, y es una preocupación general. Pero admitirlo
Sí, claro.
es, eh admitir esto, admitir que tienes temor de no cumplir con algo tan tan básico, eh, da miedo, da miedo por las repercusiones posteriores.
Por supuesto. Oye, y por ejemplo, ¿esto tienes con quién hablarlo de manera directa en casa? Por ejemplo, no sé si vivas con con tu esposa o estés ahorita pasando por esto solo, eh, ¿ahorita esto cómo lo estás llevando, o es un sentimiento que te estás guardando y ni siquiera has podido hablarlo con con tu con tu esposa, con tu pareja?
Pues mira, no hablarlo como tal, no nos hemos sentado a decir, ah, sí, mira, este, estoy con estas preocupaciones porque, pues también es como echarle la carga, ¿no? Echarle encima, si ella tiene sus preocupaciones, es como eche echarle encima todavía lo que te pasa a ti, y tampoco lo considero justo. Eh, desde ese esto es va de las 2 va de los 2 lados, o sea, el el temor de las repercusiones, eh, sobre la forma en que me ve, y también de cómo se va a sentir después de que se lo haga saber, y y entonces prefiero trabajar como loco, este, tener 2 trabajos para para poder cumplir, porque, pues, es parte de.
Okey. Sí, comprendo, comprendo, es es una situación durísima porque, como bien dices, es de hombres y mujeres, em, en algún momento, me llama la atención, no sé si esto me lo quieras contar, eh eh, pero, mm, ¿por qué sientes que sería echarle la carga a ella?, y a lo mejor, no más bien verlo con otra perspectiva, sería de compartir la carga. Digo, a final de cuentas cuando uno es pareja, eh, pues se vuelven un equipo, ¿no?, y, mm, y no porque ella vaya a pagar lo que tú ahorita estás trabajando para para pagar, ¿no?, sino para compartir la carga emocional que esto está llevando, creo que esa podría ser como mi primer consejo aparte de de todo, el intentar compartirlo con tu cónyuge, porque la intimidad que se tiene con una pareja es diferente a la intimidad que se tiene con cualquier persona. Entonces, pues no sé, esto se me ocurre sugerírtelo, pero no sé si tú te sientas cómodo haciéndolo.
Eh, no le he dado la consideración a ese aspecto. Creo que, pues es es muy válido y es muy lógico, ah, mm, pero vengo de una situación en la que hace poco, eh, la hice partícipe de, pues una situación que venía arrastrando de años atrás, eh, hemos logrado, este año hemos logrado he logrado sanear mucho nuestra economía, y, o sea, específicamente en ese aspecto, y claro que ella desde entonces ella está con la preocupación de que algo más salga, ¿no? Y entonces eso eso
Sí.
mm, me preocupa, porque entonces ya ella no solo está al al pendiente de lo que pasa en casa, sino de lo que pueda pasar conmigo, y y s y es por eso que digo de echarle la carga, porque ya vi lo que le lo que le hace a ella el el que yo le comparta nuestras situaciones. Yo sé que ella necesita estar enterada, pero cuando cuando sucede, cuando le comparto, eso genera desconfianza o o o incertidumbre sobre el futuro, y es algo que no quiero hacerle, algo que que ella s no solo, eh, se esté tribulando por lo que tiene que vivir día al día, porque ella se encarga por completo de la casa, y encima, este, echarle la carga a las preocupaciones financieras, esa es mi preocupación, eso es lo que se me hace injusto, a eso es a lo que le a lo que me refiero con, eh, cargarle más todavía, ¿no?
No, pues te entiendo total, te entiendo total, y la verdad admiro la parte de la protección a tu familia, creo que es algo muy válido y y entonces, cuando tú estás con esta carga emocional tienes, am, bueno, vaya, ¿con quién acercarte? Porque entiendo lo que me dijiste al principio, que no se puede a veces demostrar cierta debilidad o cierta emoción por el tema de la debilidad, y la verdad es que tienes toda la razón en eso, pero ¿tienes tal vez ese amigo, o incluso amiga o familiar o, no sé, alguien con quien puedas como desahogar esta carga que que sientes?
Pues em, más que tener a la persona pues, yo creo que tengo varias personas con las que pudiera hacerlo, pero, creo que en mi caso tengo que buscar que se dé el momento, porque estamos, o yo por lo menos estoy tanto en en el día a día, estoy tan involucrado activamente en si genero ingreso, en si voy a trabajar, que si hay que compartir con con los niños, que si que actualmente no tengo tiempo, este, para mí. Y entonces, como no tengo tiempo para mí y no tengo tiempo de convivir con con otra con amigos que antes frecuentaba, este, pues no tengo tampoco con quién, eh, tal vez compartir, o o no encuentro el momento como para compartirlo con alguien, ¿no? Porque n por Wha por WhatsApp o por llamada, la verdad es que ni lo considero.
Mm, compre No, sí, totalmente. Oye, pues mira, tratando de de de guiar un poco a la manera para que tú quites esta carga de ti, y pensando en que ahorita estás totalmente dedicado a generar y no a gastar, pero que la salud mental sí es importante, a mí me gustaría sugerirte que alguna orientación, eh, psicológica, solamente para que descargues este peso que traes, pero de manera gratuita, ya sea por teléfono o ya sea en en algún centro, eh, por ejemplo, en México está el Consejo Ciudadano, está la línea psicológica de la UNAM, está el DIF, hay como como mucho de esto y a lo mejor una vez a la semana, una vez a la quincena, pero para que tú sueltes todo esto y no lo estés cargando. Y si en el trabajo necesitas acercarte, hay veces que usar palabras como: "Oye, mira, estoy teniendo este conflicto y necesito ayuda con esto", eh, sin demostrar tanta emoción, y y lo que tú dices, que no te menosprecien por demostrarlo, creo que a lo mejor sería una buena estrategia.
<chuckles> Va. Creo que la ayuda profesional suena muy bien. Muchas sobre todo, este gratuita. <laughs> Muchas gracias. <chuckles>
Claro que sí. Suerte, vas a salir de esta.
Claro, que va.